A! Evet, yani, bunu, hani, zor dönem olarak mı konumlandırırız bilmiyorum ama hayatımın dönüm noktası olan bir dönem diyebilirim. Eee Evet, göçmenlik. Yani, hayatımı A'dan Z'ye değiştirdiğim, eee, sonuçlarını da, yani, o değiştirme aşamasında bu kadar net okuyamadığım, bu kadar büyük değişeceğini, bu kadar belki, ııı, tatlı, acı, ııı, zorlukları ı olduğunu, falan, çok da tahayyül edemediğim büyük bir değişim dönüşüm. Eee, ve o değişim dönüşümün ardından da, evet, yani, müzik zevkim, zevkim demeyeyim ama, ııı, belki, hani, müzik, eee Evet, e listelerim değişti diyebilirim, evet. Listelerim değişti. <chuckles>
Hı. Öyle mi? A! Hımm. Hı hı. Hı hı. Hıı. Ağırlık verdiğin şeyler belki de değişmiştir, hı hı, göçmenliğe bağlı olarak. Hımm, anladım, anladım. Hı hı. E, tabii, ya, şimdi göçmenlik, evet, dönüştürücü bir süreç gerçekten. Hani, eee, belli bir süre, işte, yaşadığın yerden ayrılıp bambaşka bir kültüre, dile, işte, coğrafyaya, iklime, eee, gidiyorsun. Eee, y yani, iklimin bile bu kadar etkisi olabiliyorken insan üzerinde, eee, yani, o coğrafyanın, kültürün illaki, eee, işlemesi içine, dönüşmen zamanla çok normal. E, müzik zevkin de sana ait bir şey olduğu için o da tabii zamanla, eee, dönüşüyordur hâliyle. Peki, eee, neydi, neye dönüştü? En azından böyle bir, eee, öncesi ve sonrası gibi bir ayrım yapabilir misin?
Evet. Hı hı. Doğru, evet. Ya, böyle çok keskin bir dönüşümden söz etmiyoruz aslında. Dolayısıyla neydi kısmında, neydi iken de var olan ama, böyle, çok da nasıl diyeyim, eee, anlam ithaf etmediğim. Örneğin, eee, Türkçe, eee, sözlü, ımm, belki i şey, hani, nasıl diyeyim, ımm, ya, pop, hafif müzik, <chuckles> işte, evet, tam da tarif edemedim ama. Pop müzik de olabilir, hafif müzik, ondan sonra daha, böyle, hani, son dönemlerde çıkan, işte, eee, vokaller, falan, işte, ne bileyim, eee, neydi? Melike Şahin, falan, gibi. Aaa, ondan sonra, ımm, ya, mesela, evet, dinlerdim ya da dinlen hani, yanımda, aaa, hani, açıldığında dinlendiğinde, böyle, bir, hani, şeyim yoktu ama o kadar anlam ithaf etmiyordum. Eee, göçmenlikten sonra bayağı, böyle, hani, damar damar yani, Türkçe dinlemek, falan.
Hıı. Hı hı, Türkçe sözlü hafif müzik. <chuckles> Evet. Hı hı. Güzel. Hıı. Hı hı. Evet. Peki, bu şarkıları ya da bu sanatçıları tercih etme sebebin, eee, onların müziğinde n n ne, eee, özellikle vurgulanıyor ki senin göçmenlik, eee, konumunla, eee, ya da o hikâyenle bağdaşıyor bir şekilde? Yani onları tercih etme sebebin ne? Hangi, eee, özellikler, elementler ön plana çıkıyor burada?